Genau, einmal so zurückblickend und dann halt eben, wer bin ich da draus geworden? Wer bin ich jetzt? Äh, wie zufrieden bin ich mit den Entscheidungen, die ich tagtäglich treffe?
Mhm. Ja, ja, okay.
Genau, und auch, dass man wirklich versteht, was möchte man eigentlich im Leben, vielleicht auch, an welchen Punkten ist man zufrieden mit sich selbst und wo sieht man noch so 'n bisschen Potenzial, ähm, mehr zu wachsen?
Mhm. Mhm.
Genau, und da, als ich da wirklich dann die Zeit hatte, mich damit 'n bisschen so auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, da sind mir sehr viele Sachen so aufgefallen, wo
Ja.
auch grade natürlich, manches ist immer schwierig zu, ähm, bewerten, wenn man so mittendrin ist, und es dann immer mit so 'n bisschen Abstand dann einfacher zu betrachten.
Ja, total. Mhm.
Ja, und da war es wirklich für mich so, dass ich, äh, angefangen habe, zum Beispiel zu journaln, also jeden Tag in 'n Buch zu schreiben, ähm, einfach um so 'n bisschen, ja, alltägliche Sachen niederzula also rauszulassen, aber auch eben so 'n bisschen so, ähm, in die Vergangenheit zu schauen, was man denn da so gemacht hat und woher eben diese, ähm, Entscheidungen, die man so trifft, kommen.
Mhm. Ja. Ja, dieses tägliche Sch dieses tägliche Schreiben, äh, hilft ja auch einem sehr, dann, ja, so zurückblickend zu schauen: „Okay, was ist jetzt passiert und, äh, was ist heute passiert, was ist gestern passiert?”, und man kann ja immer, ja, so seine Gefühle Revue passieren lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, einem extrem hilft dann auch, ähm, ja, so seine Gefühlslage besser kennenzulernen, oder nicht?
Genau, und Ja? Ja, ich finde auch besonders spannend, dass, wenn man so anfängt damit, dann merkt man, dass alles noch so 'n bisschen oberflächlich ist: „Heute war gutes Wetter und ich war heute mit Freunden unterwegs” und dann aber, je mehr man da so schreibt, desto mehr kommt man rein, so wirklich so inne in sich reinzuhören und so 'n bisschen so deine inneren Gefühle aufzuschreiben.
Ja, total, ja. Mhm. <laughs> Ja, ja. Mhm. Aha. War das bei dir so am Anfang, dass es bei dir auch so oberflächlich war? Okay, okay, ja, okay.
Ja auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist also am Anfang wo hatte ich auch immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, und, ja, da sitzt man plötzlich so vor 'ner leeren Seite und ist einfach total überfordert, was soll denn da jetzt stehen.
Ja, total, ja, ja, ja. Ja, vor allem, wenn man da so anf äh, ja vor allem, wenn man da so anfängt mit etwas Neuem, dann dann dann da dann kann es ja auch so extrem überwältigend sein, ja.
Da ist aber auch, glaube ich, dieses Ja, da Ja, diese Scheu, was ma man was mache ich denn da eigentlich? Schreibe ich jetzt also ich schreibe jetzt in 'n Buch, was ich denke, so. Genau, aber, ähm, das war am Anfang vielleicht und dann aber, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich, äh, so meine Stimme so 'n bisschen gefunden, ne, und irgendwann habe ich mich nicht mehr gefragt: „So, was möchte ich jetzt da rein so schreiben?“, sondern es kam von ganz alleine, so. Da, äh, hatte ich schon fast mich drauf gefreut, irgend 'n Gedanken teilen zu können, sozusagen eigentlich mit mir selbst, aber halt eben niederschreiben können.
<chuckles> Ja, genau, ja. Mhm. Ah schön, okay. Mhm.

Mhm. War das dann m ja. War das dann dieses Journaling? War das dann so dieses Aha-Erlebnis oder, äh, gab's da dann noch was, was du so nebenbei vielleicht gemacht hast? Also, dieses Journaling, kann ich mir vorstellen, muss ja super hilfreich gewesen sein, aber vielleicht noch so 1, 2 andere Routinen, die du vielleicht umgesetzt hast, die dir dann auch geholfen haben, okay, ähm, dich besser kennenzulernen?
Genau, dass sie damit anfangen soll. Ja. Also, es gab tatsächlich dann noch für mich, äh ich habe angefangen mit 'ner Sportroutine.
Hm, okay.
Genau, das war auf jeden Fall, wo es schön war, dass man a endlich sich die Zeit nimmt, so was für sich zu tun. Und grade Sport ist ja auch so was, was, äh, dem Geist sehr hilft, also nicht wirklich nur dieses Körperliche jetzt, dass man stärker wird, Muskeln aufbaut, sondern wirklich auch so 'n bisschen so diese ge geistige, äh
Mhm.
ja, f f Befreiung irgendwie, finde ich, ist das.
Ja, total. Wenn wenn man sich so verausgabt, auch sportlich, dann dann ist es ja noch mal so 'ne andere Art von Befreiung. Ja, total, total, total. Ja.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Auch irgendwie so dieser Stolz, dass man gemerkt hat, so: „Okay, vor 'nem Monat konnte ich nur, äh, jetzt als Beispiel, keine Ahnung, 10 Burpees, und jetzt schaffe ich ohne Probleme 20,“ zum Beispiel. Genau, das fand ich auf jeden Fall, äh, was auch wo ich mich m besser drin, ähm, wiedergefunden habe, und dass man sich auch die Zeit für sich nimmt. Manchmal hat man dann keine Lust gehabt und hat's dann aber trotzdem gemacht, und danach fühlt man sich ja auch immer unfassbar gut.
<laughs> Ja verstehe. War das ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, nein also ja.
Also, ich finde, äh ja, also grade sch also so auch, äh äh also diese ganzen Kleinigkeiten einfach, dass man sagt: „Das mache ich jetzt für mich.“
Sport, j ja. Mhm.
Ähm, das hilft einem wirklich so, dass man so sieht: „Okay, ich stehe jetzt für mich selbst ein, ich mache das, egal ob ich jetzt vielleicht Lust habe oder nicht, ich weiß, dass es mir gut tut.“
Mhm.
Und genau, das ist also das hilft einem auf jeden Fall, wenn man das, äh, oft genug macht, dass man da wirklich lernt, okay, ähm: „Ich tue das für mich, auch wenn ich jetzt vielleicht im 1. Moment keine Lust habe, weiß ich, dass es so im Nachhinein sich immer gut anfühlt, wenn ich das mache.“
Mhm. Ja, total. Man hat ja auch immer so ein inneren Schweinehund und vor allem beim Sport vor allem beim Sport greift er ja immer sehr oft, <chuckles> wenn's dann irgendwie körperlich werden muss. Und ich kann mir vorstellen, das war ja dann bei dir bestimmt auch der Fall, oder nicht?
Ja. Ja. <chuckles> Das stimmt, ja. Ja, ja. Ja.